Aham. E e e aquele feedback só no olhar, né, só no olhar, já não precisa nem falar, tem também, né, eh, tem como funciona. <chuckles> Aí no
É. é. Te tem. Eu acho que é a principalmente com criança. Você olhou para ela sabe que ela tá fazendo a coisa errada. Você olhou para ela assim meio de canto de olho ela já: "Opa perceberam, deixa eu ficar quieta. Perceberam aqui que eu estou aprontando". <laughs>
É, é. <laughs> <laughs> Olha isso é verdade, né, tem isso também.
A criança ela sabe que ela está aprontando, ela sabe.
Sim, é. E e e em casa, assim, né, pessoal, assim, mãe, família, os pais, né, o o marido, como que é? Quando tem que
Sabia que eu acho que esse é o feedback mais difícil?
Hum, interessante.
Eu acho mais difícil feedback em casa, porque são pessoas que como a gente convive muito, eu sinto que a gente perde um pouco aquele felling do cuidado, quanto mais convive com a pessoa, mas uhum. Sim, e a pessoa que a gente e deveria ser o contrário, e se você for parar para pensar, a gente faz o oposto do que a gente deveria, a gente toma mais cuidado e faz mais jeitinho não sei o que lá com pessoas de fora, e com as pessoas dentro de casa a gente fala o que vem na cabeça. E só despeja.
Porque? Aham. Hum. Hum. Aí que magoa. <laughs> Hum. Uhum. Interessante, interessante. Uhum. Fica, eh, com dedos com com as pessoas de fora, fica todo com dedo, com educação, chega com jeito, usa as técnicas que aprendeu, né, e que, e em casa sem técnica nenhuma, é na né.
Uhum. Exatamente, exatamente assim, e é complicado, porque eu acho mais difícil. Porque você acaba perdendo um pouco aquele filtro, sabe sabe, aquele filtro do jeitinho, do cuidadinho, do não sei o quê. Em casa, você só solta os cachorro.
Olha. Uhum. <laughs>

Hum, é verdade. Tem isso daí, né, que pode acontecer. Nossa.
E é a pessoa e são as pessoa Aham. E são as pessoas que nós deveríamos preservar totalmente os sentimentos, e a gente faz o oposto.
Uhum, uhum.
E é tão inconsciente.
Né. É, eh eh, você acha que deveria ser, eh, né, com as pessoas mais próximas, né, principalmente, né, maridos, filhos. Tinha que ter, né, com os pais, né, mais mais feeling, né. Saber falar mai né? Dar um feedback mais <chuckles> mais tranquilo. Uhum.
Uhum. Sim. A gente tinha que ter um pouco Exatamente. A gente tinha que ter um pouco mais de de dedo, um pouquinho mais de tato, sabe, porque são pessoas que se magoam também. E são as pessoas mais importantes pra gente. Ah, o trabalho, ele é uma coisa que, assim, você é substituível. Você é um número lá. Você amanhã, tem alguém fazendo a mesma coisa que você, sabe. Na sua casa, não. Na sua casa, não tem outro.
<laughs> Hum. É, aham. Quer dizer, né, não, é, você tem Ah, é interessante. É, isso, eh, s isso magoa, né, magoa as pessoas que estão em volta. E e é mais difícil, né, reconquistar. No trabalho, é, mas, né, passou. Foi embora. Acabou. Cada um vive a sua vida, né? Isso te isso te e e Hã.
Uhum. Sim, sim. E tipo, a gente passa mais tempo da nossa vida no trabalho do que em casa. Então o nosso tempo em casa ele tinha que ser precioso.
Uhum. Sim, sim.
Sabe? E e a gente volta para casa para quê? Para brigar. <laughs> Mas não é?
<laughs> <laughs> Ai, ai, ai. É inte é, interessante, né, a maneira que você está falando. É, é. Eh, e e deixa eu te falar. E você tem e você, assim, quando você vê que uma pessoa, ela é capaz, ela é ela tem todas, né, a e, mas ela ela erra em em certas coisas. E e você tem que mandar aquela pessoa embora, ou falar. Você consegue? Você chega, você dá esse feedback? Fala: "Olha, eu estou fazendo isso por isso, tal?". Eh, e essa pessoa, assim, eh, magoa em um tal ponto, né, quem vai ser mandado embora, você acaba desmotivando. Isso mexe com você? Isso te faz mal quando você sai desse, né ter essa atitude? Você, como pessoa, você sente? Fica fica magoada?
Uhum. Sim. Olha, depende. Depende. Se eu acho que é injusto? Sim. Se eu achei que foi injusto, que eu estou fazendo algo, porque alguém acima de mim mandou fazer e eu não concordo, eu fico desmotivada sim. Com o meu trabalho, sabe?
Uhum. Uhum. Sim, uhum. Ah. Olha. Olha, foi muito bom, viu, ouvir a sua história. Foi muito bom. <chuckles> Gostei muito. Obrigada você obrigada por ter compartilhado. <chuckles>
Ai, eu também gostei da nossa conversa. Ai, eu que agradeço. Espero que a gente se veja em breve.

Hum, pode falar.
O tempo ah, o tempo que ela gasta, eh, voltando para a Terra, entre aspas. Às vezes, ela está tão entretida, tão envolvida no que ela está resolvendo, que ela ainda não está ali presente no momento, sabe.
Uhum. Uhum, é, e você procura, assim, quando for falar, eh, ser objetiva, ir direto ao assunto, ou você dá aquela enrolada e vai começando, assim, pelos pontos meio psicológicos, sabe, assim, né, para não magoar, para não Você já vai direto? Como você prefere?
Então Então, é assim, depende da situação. O próximo ponto é meio que isso. O primeiro é você dar um tempo, ou seja, determinar um momento para conversar, nem nem que seja daqui a pouco. Mas aí você dá um tempo para aquela pessoa, tipo, saber inconscientemente: "Olha, eu vou ter uma conversa". Então, ela traz a atenção dela para aquele momento. O segundo ponto é... Aí que começa a diferença, se você é líder, né, se você, sei lá, chefe, coisa do tipo, ou se você é parceiro. Sabe por quê? Se você for tem
Da situação. Uhum. Uhum. Hum, interessante. Uhum. Uhum, uhum, tem diferença, você acha que tem e Aham. A maneira de falar a maneira de falar, de dar esse feedback tem que ser diferente?
tem diferenças. Sim, sim, porque assim, se você for líder, você vai primeiro falar dos pontos positivos, ou seja, você vai elogiar o que a pessoa faz bem, para depois mandar a bronca do que está errado.
Aham. Hum. Uhum.